Jadi ini tuh bolu susunya s kayaknya bolu susu jadul gitu Kak, kalau yang sekarang kan bolu susunya, bolu su yang apa ya yang udah viral gitu kan ini tuh bolu susu jadul, yang, rasanya tuh otentik. Mhm. Setahu aku kalau misalnya bolu susu yang sekarang itu dia pakai susu cair gitu kan ya Kak. Nah kalau yang, eee, dulu itu yang mama aku bikin yang turun-temurun itu pakai susu kental manis
Betul. Jadulnya tuh maksudnya gimana tuh ya? Maksudnya zaman dulunya kayak gimana tuh ya? Ya. Oke ini menarik, aku penasaran, kira-kira seperti apa sih langkah-langkahnya yang menurut kamu ini masih dilakukan dengan cara tradisional ya, ya lebih zaman dulu secara bahan, dan itu masih menarik untuk dinikmati di keluarga pada saat lebaran. Boleh dong dikasih tahu langkah-langkahnya kayak gimana sih? Yang bikin beda ya.
Mhm, dan mhm, gimana? Oh ya? Iya, yang bikin beda ya, yang bikin beda itu, bolunya bolu susunya mama aku yang di re yang di ini, turun turun-temurun itu dia nggak pakai SP Kak, SP tau? Eee, itu kan yang buat, pengembang, eee, bolu ya.
Apa itu? Oh ya ya ya ya ya ya, aku tahu aku tahu, eee, iya, betul betul betul.
Em emuls apa sih emulsifier gitu ya, mhm, iya itu, m mamaku nggak pakai itu, jadi, eee, pengembangnya itu dari full telur.
Oh.
Gitu, mhm, itu kan telur itu emulsifier.
Tunggu deh, soda kue ya maksud kamu tadi itu soda kue kalau yang zaman sekarang ya?
Eee, bukan bukan, ada SP itu bentuknya kayak mentega, kecil tapi, eee, cuman berapa ya Kak, paling dikasihnya cuman setengah sendok teh.